Oh astaga, tapi itu ramai orang nggak sih Kak, kayak biasanya tuh kan kalau oh ramai orang, karena biasanya ke malam juga jarang ya, Kak. Wah, terus gimana tuh, apakah biasanya posisi duduknya gimana sih, Kak? Apalagi nonton bioskop ya Kak, pasti kalau nonton bioskop tuh kan ada mungkin posisi tertentu gitu, kayak misalnya papa dulu, terus Kakak, terus adik terus mama atau gimana tuh, Kak?
Rame. Rame, saya coba. Iya. Mhm. <chuckles> Ah, kalo posisi kayaknya kita selalu sejajar gitu deh Kak, eee, apa, jadi yang emang deket banget akses ke penonton yang lain tuh adikku paling ujung, gitu. Dan, a ya ampun itu aku malu banget lagus
Oh ya. Oke.
Kita yang malu jadinya pas denger dia ngorok, ih ngorok lagi tidurnya, gitu kan.
Wow. Iya sih. Tapi gede banget, Kak? Maksudnya sampai kedengaran, suaranya gitu?
Gede, Kak. Kedengeran terus aku liat penonton yang lain juga pada celinguk kan, ini suara siapa sih gitu kan, yaudah pas udah dengar yang ke berapa kali udah kita bangunin aja karena takutnya iya, cuma dia kan
<chuckles> Oalah. Oh, akhirnya dibangunin juga, tapi kan kayak kadang kasihan juga nggak sih kalau masih kecil dibangunin.
Benar, eee, ih sebenarnya selisihnya cuman 1 tahun gitu ya Kak, cuman emang dia nggak sesuka aku nih, sama film tuh nggak terlalu suka. Jadi pas dibangunin tuh terus ketiduran lagi, kayak gitu loh, jadi momen lucunya tuh
Oh, oke. Oh ketiduran lagi?
Momen lucu tuh di situ, kayaknya dari situ ibuku trauma deh ngajak kita tuh midnight. <laughs>
Oke. Oh. <laughs> Oh akhirnya mungkin trauma, terus akhirnya ganti jam, mungkin ya Kak, setelah itu. <gasps> Wah.
Ganti jam iya. Walaupun, eee, kayaknya emang dia itu, ya karena tadi Kak, mungkin film-film tertentu aja yang dia suka bisa nikmatin gitu kan, eee, atau emang emang nggak sesuka yang lain ya, kalau aku emang kayak aku, ayah ibuku tuh suka, eee, film gitu. Jadi itu mungkin bawaan dia jadi ngantuk kali ya Kak gitu. <laughs>
Iya. Iya. Iya. Benar sih, mungkin sih, Kak. Tapi, kalau misalnya itu sih aku lucu banget sih Kak, beneran kayak kalau ngorok, apalagi ngoroknya kan biasanya kan kita tahu, bioskop itu kan suaranya cukup nyaring ya, Kak. Tapi kalau misalnya dia ngoroknya masih kedengeran kan, berarti ya udah seimbang lah sama, ini bioskop berarti.
Ah. Ah ah. <laughs> Kan dia Kak iya, dia cowok, gitu kan. Terus badannya agak besar jadi, wah pas itu, aduh aduh aduh itu, eee, momen yang lucu, ya sekarang lucu ya pas saya lagi itu sih malu banget Kak, apalagi udah dibangunin, tidur lagi gitu kan, udah deh akhirnya udah deh, biarin gitu. <chuckles>
Oke. Iya sih. Oh akhirnya dibiarin juga kan Kak, karena memang mungkin ya, dia udah capek juga sih, karena malam juga kan, Kak. Nah aku mau nanya juga nih Kak, biasanya kalau gitu tuh ada nggak sih cemilan khusus, apalagi kan biar nggak ngantuk nih ya, pasti kan beli sesuatu gitu, pernah nggak sih kayak misalnya ada harus beli sesuatu atau mungkin bawa minum sesuatu, iya nggak sih?
<laughs> <chuckles> Benar benar. Oh, b Heeh.

Nah, jadi waktu itu, Kak, yang lucunya tuh ceritanya, eee, adikku ini kan adik aku yang 1 lagi ya, adik yang paling kecil lagi nih. Adik kita, eee, selisihnya tuh, eee, usia kayaknya aku SMA deh, Kak, itu ya. Eee, nah, waktu itu kita tuh bertiga aja nonton ya gak sama orang tuaku.
Oh, oke. Iya. Oh, oke hi
Terus, eee, karena ngehibur adikku, jadi adikku tuh habis dimarahin apa habis pokoknya habis, eee, ada momen sedihlah, Kak. Eee, terus karena dia suka sama Michael Jackson akhirnya udah tuh, aku sama adik yang 1 lagi ngajakin, "Udah yuk kita nonton aja, gitu bertiga." Dan ya ampun dia happy-nya minta ampun deh, Kak, luar biasa, dia happy banget dan wat eee, emang filmnya itu kan tentang ini ya, Kak, kayak, eee, perjalanan lagu-lagunya Michael Jackson juga kan.
Terus gimana tuh, Kak? Iya. Iya. Iya. Kayak documentary gitu ya, Kak.
Mhm. Documentary kan. Nah aku gak nyangka kalo bisa seseru itu karena di bioskop tuh jadinya kita nyanyi bareng gitu.
Oh oke. Jadi, seru ya, Kak, berarti ada nyanyi barengnya. Tapi, eee, kalau misalnya Kakak sendiri tuh suka enggak sih, kayak misalnya suka nggak sih sama penyanyi itu? Apa karena kayak, "Oh iya ini cuman demi menghibur adek," gitu. <chuckles>
Heeh. Mhm mhm. <chuckles> Aku tuh gara-gara suka ngeliat adikku joget-joget gitu ya. Jadinya keb kebawa suka juga. Terus sampe dulu tuh aku inget, Kak, aku pernah ngeng menghadiahkan dia ngehadiahkan dia. Itu sarung tangan, sarung tangannya itu yang sarung tangan biasa eee, sarung tangan biasa gitu loh, Kak, tapi aku kasih apa, eee, pernak pernik kelip-kelipnya itu <chuckles> biar dia kalau lagi, <chuckles> kalau dia lagi nge heeh, nge-dance itu, eee, dia pakai itu gitu, itu lucu banget sih ya, aku
Oke. Iya. Iya. Dance. Oke. Kayak Michael Jackson berarti ya, Kak. <chuckles>
<laughs> Iya. Sampai itu dia bawa, Kak, pas lagi nonton bioskop itu, gitu.
Wah tapi seru sih, Kak. Oh, oke. <chuckles> Jadi dia dance juga di situ, Kak? <chuckles> Apa gimana tuh?
Engga sih dia lebih ke dihapal, kayaknya hapal deh semua lagu yang diputer gitu ya, di film itu. Dan dia tuh yang paling kenceng nyanyinya gitu. Kalau kita kan lebih ke menikmati aja ya momennya tuh, jadi, eee, apa sih, ya tadi kayak berasa meriahlah karena, eee, penonton tuh semua yang seperti terlibat juga gitu kan dan iya sedih, eee, sedih di satu waktu juga sih ya karena, eee, waktu itu kan, <sucks teeth> eee, memperingati ya, mhm, meninggalnya beliau gitu. Iya itu. <chuckles>
Semua liriknya. Wah. <chuckles> Iya. Oke. Benar. Meninggal, iya benar. Oke, Kak. Nah aku, kalau aku mau tanya lagi nih, Kak, itu kan, eee, tadi kan Kakak udah banyak banget pengalaman nonton ya, Kak, di bioskop apalagi, bedanya sama sekarang tuh apa sih, Kak? Mungkin masih ada, eee, kegiatan nonton bareng keluarga atau mungkin udah nggak ada tapi atau misalnya diganti nih kegiatan nontonnya masih bareng keluarga, bareng orang tua tapi di rumah gitu?
Iya iya.